そう、なんか、甘えてばかりの自分が、ちょっと、なんか、多分、嫌だって思うようになったみたいで。
うーん。 はい。
で、私は人に甘えるのもいいことだと思うし、こうやって頼られるのも私は嫌いじゃなかったので、「そんなに気にしなくて、いいんじゃないのかな」って思ってたんですけど、妹は、なんか、私に対しても、あの、お姉ちゃんに甘え過ぎてるから、お姉ちゃん離れするみたいな感じでね、いきなり言って、なんかね、少しね、あの、こう、若干距離を取ったりすることもあって。
うーん。 うーん。 はい。 はい。 うーん、うんうんうんうん。 なるほど。うーん、ちょっとさみちょっと寂しいですよね、それね、なんか。うん、うんうん。
うーん。 そうなんですよ。なんかね、私としてはすごく可愛い妹なので、ね、色々、こう、支援してあげたいのに、あの、それをたまに、こう、拒否をすることとかもあって、こう、それをね、なんかなんか、さりげない感じで、こう、そういうね、妹の変化を支援して <laughs>
うん。はい。 うーん。 はい。 はい。 うーん、なるほど。じゃあ、ん、 あげたい。ええ。ちょっと今は、なんか、前も面向かって、ちょっと支援すると、ちょっと敏感な状態なので、ちょっと素直に受け止めてもらえないから、そ、今はちょっと陰ながら、なんか見えない形で支援してあげたいなということなんですよね。うーん。
うーん、って思うんですね。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。はい。うん。 そうなんですよ。で、それこそ、あの、そのね、一人暮らしのお話したと思うんですけど、あの、最近、結局それがうまくいかなくて、あの、出戻りして実家に戻ってきてる状態なんですね。
はい。 はい。 ほう。 ああ、そうなんですね。なんか経済的にちょっと家賃が払いきれなかったとか、そういうことですか？ふーん。
うん。ま、経済的に、そう。あの、払ってはいたんだけど、あの、貯金ができないっていうところに
はい。 はい。 ああ、なるほど、など。

うーん、だけどやっぱその場だと、うん。
でもちょっ、はい。 ちょっと心閉じてる時は、ちょっと、うーん表面的な返事しか、しけがないみたいな感じなんですね。
うん。 そうなんですよ。だからね、どうしたらね、その変化っていうのは絶対におそらく乗り越えられることなんですよ。
うんうん。 はい。 うーん。
で、実際やっぱりあの、実家暮らしって悪いことじゃ全然ないなって思うからこそ、それを悪いことじゃないっていう気持ちの変換もしてほしいし、どうにかその気持ちを乗り越えてほしいんですよね。
はい。 うーん。
うーん。
そうですね。なんかほんとに、ん、お支えたい気持ちはあるけど、なんかちょっと、ちょっとでもなんか、うん、間違っちゃうと、妹さんの心を傷つけちゃうんじゃないかなとか、ほんとすごいなんか、うん、うん、ですよね、うーん。
なかなかね、難しいですよね。<laughs> うん。 <chuckles> うん。 あ、うん。思うんです。すごく、はい。そのね、気持ちの通りで。<laughs> タイミングとかね、難しいなって思っちゃうんですよね。
うん。 うーん。 うんうん。 うーん。
うーん。まあでもそうですね。なんかそうやって人は大人になっていくのかなとかもね、思うんですよね。そのいつまでも子供じゃないからこそ、なんか私が気にかけすぎてたら逆にこの変化っていうのは、こう自立していくための、なんだろ、一種の反抗期みたいな。
はい。 うーん。 はい。 うーん。 はい。 ああ、なるほどなるほど。うんうんうん。
その必要な変化なのかなって思うと、あえてね、手を差し伸べないのも、まあ一つなのかなとかもね。<laughs> うん。うーん、そうなんですよ。
はい。 うーん、うーん、うん、難しい選択肢ですけどね。なんかね。なんか、その、うん。 はえ。まあね。そうやってちょっと見守って、何かあったときはいつでもいるよという、じょすて、ちょっとだけちょっと、つ強めにアピールして言わないでは、アピールしてみる感じがなんかこうどうとか態度がなんかかあれば、それをやってみるみたいな。うーん。
うーん。 うん。 うん。 ああ。あ、そっかそっか。確かに。そのやっぱね、今こう繊細な時期なんだっていうタイミングは確かにあのすぐ分かるんですよ、分かりやすいので。
うん。 はい。 ああ、なるほど、はい。
うん。なので、確かにそのタイミングを分かるからこそ見極めて、そうじゃない時に、あえてね、過剰にいって、もうほんとに頼りなよみたいな感じで、こう、いつもより、もう頼っていいんだ感を強めるっていうことは、確かに、いい言い回しだなと思ったので、うん。ちょっとね、そういった感じの接し方を、あのうん。はい。
はい。 うん。 はい、はい。 うーん。 はい。 はい、うん。 はい。うーん。 うん、ちょっと取り入れてでじゃないですけど、ちょっと、たたまにはちょっと取り入れてみて、うん。
うん。いや、やってみようと思います。いや、あの、お話聞いていただいてすごくすっきりしたので、あのいいアドバイスも、いいただけたので良かったです。今日はありがとうございました。
ああ、いい、うん。 はい。 はい。はい。 はい。こちらこそお話聞かせていただいていただいてありがとうございました。